Ja, und das war so, äh, in den 20ern, als ich so, äh, zwischen Abitur und Abi ach ja, zwischen Abitur und, äh, Studium war, da habe ich, ähm, Bodybuilding gemacht, weil da war ich vogelfrei. V Ver Versicherung war gedeckt. Ich hatte keine Kosten, war noch bei Hotel Mama und alles drum und dran und habe eigentlich nur gewartet, dass das Studium anfängt. Und da habe ich dann gesagt, so, jetzt, äh, kann ich wirklich 1 Jahr lang, oder 'n 3/4 Jahr war das, konnte ich wirklich, äh, mich 100 % auf meinen Körper konzentrieren. Und da habe ich auch drei viermal denn am Tag Sport gemacht, morgens Joggen, dann Fitnessbude, abends auch Sauna und solche Sachen immer war immer bei im Abo mit drin bei der Fitnessbude. Und da sah ich dann nach dem 3/4 Jahr auch aus wie Herkules. Also, es war wirklich krass. Aber, ähm, jetzt sehe ich aus wie <chuckles> Jabba the Hutt. <laughs> Nein, nicht ganz so schlimm, nicht ganz so schlimm aber, ne?
Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Na, na ja, gut, aber du sagst, ähm, d dir hat ja Sport eigentlich grundsätzlich schon Spaß gemacht. So hört sich das auf jeden Fall an. Zumindest zu der Zeit, als du auch die Zeit dafür hattest.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, als ich den Kopf frei dafür hatte
Genau, da warst du ja sehr ambitioniert, ne? Wenn du sagst: „Ich war teilweise drei viermal ich habe gejoggt, ich habe dies und das“, dann wie du schon sagst, „ich hatte gar nichts anderes zu tun. Ich habe noch, äh, beim Hotel Mama gelebt“, das heißt, du hat musstest dich eigentlich um nichts kümmern. Essen kam irgendwann pünktlich auf 'n Tisch, ähm, hattest auch kei keine irgendwelchen Haushaltsverpflichtungen, ähm, sondern hat okay.
Mhm. Ja. Jo. Auch nicht. Das war wirklich, äh, äh, wahnsinnig. Bin super dankbar dafür, dass ich das haben durfte. Ähm, <laughs> es war geil. Ja. <laughs> Mhm, geil.
Mhm, okay. Mhm. Okay, und dann ist irgendwann nach diesem 3/4 Jahr war dann ging dann dein Studium los, in dem du dich aktuell noch befindest?
Ne, das Studium ist schon lange her. Ich bin jetzt, äh bin jetzt schon am Arbeiten, selbstständig und alles so, ne?
Ist schon lange her, okay. Okay, das heißt okay, das heißt, ähm, hast du denn dann gleich sofort mit dem Sport aufgehört, als das Studium, äh, dann begonnen hat?